Ah, não, isso inter
Isso é uma coisa bem interessante, eu acho, para você que que que gosta de bom, você não quer escutar criança.
É. Nossa, isso é perfeito, então. Pois é, é legal. Porque sabe o eu faço? Eu é, então, aí você isola absolutamente, você fica no seu universo, né. Na piscina.
Que é para surfista, né? Hã. É, eu não sei se acho que não é perigoso, você vai estar em uma piscina controlada, você vai estar enxergando, né, não tem problema o barulho. A não ser que comece a pegar fogo, alguma coisa, né, destruir, cair um uma tsunami.
<laughs> Todo mundo avisa: "Sai, sai, sai." E eu estou lá, né, nada <chuckles> no meu mas é uma bela forma de se morrer, eu acho, nadando.
<laughs> Se bem que tsunami, é, tsunami acho que não vai ter problema. É.
Não. E também, assim, se for a 3ª guerra mundial, vamos correr para onde? E, tsunami, pô, já estou dentro da piscina, estou nadando, então
É. É, não vai não vai haver problema, você nem vai sentir, a verdade é essa.
a verdade é essa. E qualquer outra coisa, também, assim, que seja uma emergência, eu imagino a emergência de, tipo, alguém querer me tirar da piscina, né. Mas aí, a hora que eu chegar na borda, alguém cutuca a minha cabeça, eu imagino.
É, joga uma pedra, sei lá, tô brincando. <laughs>
Joga um negócio, né. Porque eu tô na Itália, as pessoas certamente jogariam um sapato em cima de mim para eu <giggles> não teria esse problema.
Com certeza. Bem delicado.
É. Então, já é socialização suficiente morar na Itália, por exemplo, eu acho, assim, eh, pessoalmente. Então, eu acho que talvez eu tenha exagerado nessa saída com essas pessoas, porque além de eu estar na Itália, eu saí com muita gente. Acho que eu perdi a mão e eu acho que, realmente, eh, o que tá me fazendo falta são essas atividades sozinha.
Aham.